Anladım. Yani, aslında, eee, kurabiyenin tadının yanı sıra senin sürece dâhil olman, belki annenle orada mutfakta birlikte bir, eee, kaliteli bir şekilde zaman geçiriyor olman çok hoşuna gidiyormuş ve bu kurabiyeyi, eee, unutulmaz kılan da duygusal şeyler de varmış aslında anlattığın gibi. Eee, peki, yani, eee, bu ya bu kurabiye en çok ne zaman yapılırdı? Özel günlerde mi? Böyle haftalık mı yapılırdı? Hatırladığın bir şey var mı zamanlama?
Evet. He he. Yani. <chuckles> Evet. Hımm. Yani Sanırım hafta içi olmuyordu diye hatırlıyorum da herhâlde pazar günleri yapıyorduk ya. Çünkü pazartesi bir de beslenme koyulacak. T annem o kurabiyeden beslenmemize de koyardı. Belki de beslenmeye koyayım diye yapıyordu. Bilmiyorum şu an sebebini ama, eee, dediğim gibi onu o mutfakta dâhil olmak, bir yandan annemle sohbet etmek, bir yandan da onunla beraber bir şeyler yapmak. Beni annem, böyle, eee, üniversiteyi de ben ailemin yanında okudum. Üniversite mezuniyetine kadar mutfağa sokmadı annem ya. <chuckles>
Hı hı. Hımm. A, çok güzel. Hı hı. Evet. <chuckles> Çok net kuralları olan bir hanımefendiymiş gerçekten ve sen de ancak sana kurabiyesi yapılırken orada olunca bu kurabiye çok özel olmuş. Şu an daha anlaşılır oldu. Peki, nasıl bir kurabiyeydi bu? Biraz, eee, tadından bahsedebilir misin? Tatlı fındık koyduğunuzdan bahsettin. Tatlı bir kurabiye miydi bu?
<chuckles> Evet. Aynen öyle. He he. Evet, evet. Bak, koca bir paket margarini atıyordu. Ta, çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Hatta şu an var ya canım bile çekti. Annemle, böyle, Türkiye'ye gideyim, anneme diyeceğim bir daha bana Sana kurabiyesi yap diye. Eee, pudra şekeri vardı, un da vardı, şeker de vardı içerisinde. Ga herhâlde bu kadardı. Bunları yoğurduktan sonra, eee, küçük küçük yuvarlak toplar yapıp üstüne de, eee, şey yapıyorduk o fındıkları batırıyorduk hepsinin tepesine. Eee, sonra da fırından çıktıktan sonra üstüne tekrar pudra şekeri serpiyorduk, böyle, süzgeçle. Hatta onu da bana yaptırıyordu bak.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Çok güzel. Hımm. Hı hı. A! Ya, aslında fındıkları atıp fırına öyle, eee, veriyormuş annen, öyle mi tarifte? A, fındıkları da pişiriyormuş, hani üstüne sonradan eklediğin bir şey değil.
Evet. Evet, doğru, doğru, fındık. Heh. Doğru, fındıklar da kavrulurdu, doğru söylüyorsun.